Mm, mm, ah, laki.
Twenty thousand, eh, kasi ano, kasi nasa ano daw sila, parang nasa bangko daw, tapos 'yong 'yong account ng ano niya, hindi gumagana, bla bla bla, bla bla bla. Tapos sabi ko, "Ay, wala akong ano, wala akong wala akong ano ngayon, kasi hiniram din bago ka nag" um, sabi ko. Parang ganyan ang mga reason ba, para hindi para hindi sila parang masaktan ba? Parang mag mag mag magbigay na lang din ng ano. Kasi siyempre kung mawawala 'yong 20,000 kasi ngayon social media, tapos malayo siya, 'di ba? Hindi ko alam kung ano 'yong address niya, 'di ko alam kung saan siya nag transfer 'di ba?
Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Oo. Totoo nga. Oo, 'tsaka oo, tama ka naman diyan. Ako naman 'no, maibahagi ko lang 'yong sa'kin. Siguro kung para hindi ako ma-pressure kung halimbawang nangungutang siya sa'kin, nanghihiram siyang pera, ah, tapos na naano niya talaga ako 'no, pine-pressure niya ako na pahiramin ko siya, ginagawa ko siguro parang, ah, hinahanapan ko siya ng magandang dahilan para mapagbigyan ko siya or kaya kailangan bigyan niya ako ng ang ka katulad no'ng sinabi mo kanina na proof or katibayan tungkol sa kung ano ba talaga 'yong pangangailangan niya. Halimbawa, katulad no'ng binanggit mo 'di ba? Nasa ospital, ano bang katotohanan doon? Paano mo masasabing totoong nasa ospital ka para mapatotohanan mo naman, para mapagbigyan kita kasi baka mamaya niloloko mo hindi mo aalis sa atin 'yon, eh, na magdududa tayo, 'di ba? So para mapatunayan mo, sige, patingin nga kung talagang nasa ospital ka na at ano ba talaga 'yong sitwasyon, maipaliwanag nang mabuti 'no, para hindi ka ma-pressure din, para maintindihan mo at malawakan mo 'yong isip mo kung bakit pa talaga niya kailangang mangutang talaga sa'yo, 'di ba?
Baka. Oo. Hmm. Oo, oo. Oo. Oo, tama. Oo, true. Mm. Mm, mm. Sabagay, tama naman din. 'Yong iba kasi parang
Oh, 'di ba? Oh, hmm, ek Mm.
Ano? Ano. <chuckles>
Ayun, ayun nga. Nagkaroon ka ba ng ano, ng pagkakataon na napag-usapan ninyo nang maayos 'yong tungkol sa pera? No'ng halimbawa 'yong taong kausap mo nangungutang sa'yo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na pag-usapan 'yong pera nang maayos 'tsaka paano nangyari 'yong pag-uusap niyo?
Hmm. Hindi. Hindi, kasi ano, parang, um, usually kasi 'yong mga nag nag nagpapahiram kasi 'yong mga ano din, 'yong nanghihiram nakabase sila sa social media, 'di ba? Kung ano 'yong ano 'yong mga ina-upload mo, for example, oo 'yong status mo. Kaya deceiving din 'yong social media, eh, parang parang nakapag 'di ba, 'yong iba nakapag-trave bumili ng ganito, post, post, post agad, so siyempre parang, "Ay, ito na umaasenso na 'to, may pe marami 'tong pera, hiramin hiraman natin ng pera," 'di ba? Mga ganon so, mm. Nakaexperience ka na na ba, may mga kaibigan ka bang ganiyan?
Mhm. Hmm. Oo. Hmm, mm, estado mo. Hmm, mm. Totoo. Oo. Oh. Oo, totoo, totoo. Ako naman, 'no.

Okey po, good luck. Hello po, magandang umaga po. Kamusta po kayo?
Magandang umaga. 'Eto, okey naman. Kakakain lang ng ano, a brunch, ikaw kamusta naman?
Hmm. Ay ako, okey naman po. Medyo ano lang din po, medyo inaabutan na ng antok kasi hindi po ako nakapagkape ngayong araw na 'to. Kasi po ano, eh, umalis po ako kanina. Eh, kanina po sobrang init ng panahon dito, tas nag-grocery po kasi ako. Pagbalik ko inabutan ako ng ulan, kaya medyo 'yon, pagod-pagod ng konti. Oo nga po, eh.
Ah, okey. Hmm. Mm. Ay, uminom ka ng maraming tubig.
Ah, hindi naman din po sobrang nabasa talaga 'ko. Nagkataon lang papaulan na nandun na po ako sa gate namin.
Ah Ah, okey okey at least hindi masyadong naulanan, 'di ba kasi mahirap ng mag-kaano magkasakit.
Mm. Oo, oo. Oo nga, eh. Oo nga, eh, eh, napagastos na naman kanina, kaya 'ayun malungkot. Kamu kayo po, okay naman po ba kayo?
Mm, 'di ba? Okey naman, um, mamaya ano, trabaho ulit. Gan'yan naman talaga tayo, work work work. Uy, may tanong ako sa 'yo. Oo, may tanong ako sa'yo. Paano mo hinaharap yung mga taong, ano paano mo ano ba yung mga komento mo, or advice mo sa mga taong nagpapahiram ng ano ng pera?
Hmm. Oo, maghahanap uli ng pera. Ay, sige sige po ano po ba 'yun? Mm. Advise ko sa mga taong nagpapahiram ng pera. Siguro yung mga nagpapahiram ng pera, siguro maluwag yung pera sa kanila? Kaya may kakayanan sila magpahiram ng pera, 'tsaka, hindi nila, ah, kumbaga, ah, may pagtitiwala sila maru mabilis silang magtiwala sa mga taong pagpapahiraman nila ng pera 'yon. 'Yon 'yung mga feeling ko, ah, 'pag halimbawa ako po, kung ako may magpapahiram ng pera, siguro dapat may sapat akong tiwala sa kan'ya, kung kaya niya bang maibalik yung hiniram niya sa akin at 'tsaka siguro kung may kaluwagan ako sa pera, yung mga nagkataon na kung lalapit siya sa 'kin, eh, maluwag sa'kin ng pera, hindi ako nangangailangan din, kasi kung kailangan ko, siguro hindi ko muna siya mapapahiram. Kayo po ba, pa'no nyo hinaharap yung taong laging nagpapahiram ng pera?
Oo. Mm. Hmm. Mm. Mm, tama. Siguro ano, um, we well depende naman din depende naman din kasi kasi 'yan, kasi yung ibang tao naman, like kung kung trusted na talaga nila 'yung tao, siyempre papahiramin mo talaga ng pera, tulad nung sa nung sa akin may mga times na ano, um, um, may mga kaibigan ako na gustong humiram ng pera, tapos ano s-sigur syempre ano parang, inaano ko rin parang tinitingnan ko rin yung sitwasyon, halimbawa yung tao is, parang same same kami ng lugar parang kapitbahay lang, kaibigan ko siyempre nagpapahiram ako pero 'pag ano 'pag yung mga kaibigan ko, halimbawa ko kasi ngayon yung social media, 'di ba parang ang bilis nalang mag manghiram ng pera tapos yung iba parang yung isa sa mga nakakatakot is yung parang bihira lang mag-chat sa'yo, tapos mangungumusta, alam mo na yung kasunod 'non, 'di ba? Tama di ba? Tul
Mm. Mm. Oo. O oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Hmm, oo, oo. Mm. Hmm, oo nga naman. Mm. Ay. Oo, oo. Oo, totoo. May mga ganun nga akong ano, karanasan din.